はい、あの、仕事をしててですね。ま、あの、嫌なこと、嬉しいこと、いろいろあるとは思うんすけど、ま、嬉しことあんま、お多ふしれませんけど。うん、どうですか、まあ、とはいえね、あの、わったく、うれ喜びを感じないっていうこともないと思うんで、何かいくつかはね、嬉しかった経験って誰しもあると思うんですけど、何かありますか？
はい。 ええええ。 そうでね。 <laughs> す なんか仕事で、そうですね、一番嬉しかったっていうと、なんか1番っていうとほんとに難しいんですけど。
ああ、はい。
うーん。
ま、記憶に残ってらっしゃるの、何かあれば。
記憶に、そうですね、残ってるのは、たし広告代理店で前職働いてたんですけど、不動産の新築分譲マンションの広告をディレクションしていて、ディレクションって使いますか？普段。使わないですか？なんかその広告のまあ、ビジュアルだったりとか、その、内容の方向性だったりとかを取りまとめて、制作物をちょっと、なんというか、デザイナーさんと一緒にやりながらなんですけど、こういう方向にしたいとか、うこう、うーん、こういうところに向けていきたいから、こういう風にしていきたいんだっていうのを、おくお客さんと、デザイナーさんと調整していくみたいなことなんですけど
あ、はい。 はい。はい。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 はい。 はい、は
そこで、もう私元々、大学がデザイン系の学部でそうなんです。ただデザイにをナーにはならなくて、まあ、元々なりたくなかったんですけど、その、調整する方みたいなはい。
ああ、そうなんですね。 はい。 あ、はい。 ああ、そうなんですね。 ああ。
になった時に ま、元々ただ、マンションの広告をやりたいと思って広告業界に入ったわけじゃなかったんで、結構なんというか、あんまり感覚が掴めてなかったんですけど、ん、ま、ただそのやっていくうちに
はい。 うん、うーん。 ああ、はいはい。
あの、担当してた物件の広告をデザイナーさんの事務所で社長が見た時に「あっ、これどこの物件？綺麗だね」っていう話があったりとか、私が担当してたお客さんのところで「あ、これいいね」っていう風になんか各々の場所で
はい。 はい。
褒めてくださったことがあったっていうのは
はい。 はい。
なんか嬉しかったですね。うん。
のう、なるほど。そうですよね、そういうのは、やっぱり嬉しいですよね。
はい、ほうですね。 そうですね。うん。
うーん。あまりその、普段そういうはっきり褒めてくれない上司さんだったとか、そういうのもあったりするんですか？
なんかもうはい。 いや、そんなことないんですけど、なんていうか、自分があんまり得意だと思ってなかった、あ、ん、ジャンルで
はい。 ああ、あ、なるほど。
なんか、ま、言ったらゼロベースから、ふ勉強してきたのが、成果が見えたみたいな感じだったから嬉しかったですかね。なんかその、得意な分野、そうですね、得意な分野で褒められるっていうよりかは
はい。 ああ、なるほん、なるほど。そっち方向ですね。 うんうんうん。
うん、すなんか、数字が出たとか、そういうことはまあ、嬉しいけど、なんというか、うずまあ、そうでしょうねみたいな、そや頑張ったしね、みたいな、ところもあるんですけど、苦手だなって思ってた部分で
はい。 ああ。 おんね、うん。 なるほなるほど。 うん、ふん。
いいねって また、本人に言うんじゃなくて、なんかその、私を褒めれる目的じゃなくて「あ、これいいやつだね、ああ、あの人がやったやつなんだね」っていう風に言ってもらえたっていうのを聞いたっていうのが
はい。 はい。 はい。 ああ、なるほどすね。その、ある意味その方がリアルってことですよね、その言葉が。なるうなるほど。はあはあ。リアルだし、その、なんていうんすか、自分が成果を自分でも期待できてなかったところで、成果が上がったっていうこの、ある意味自分の知らなかった一面を確認できたという意味でも嬉しかったという感じですかね？
そうですね。うん。 そうですねそうですね、うん。 うん。 うん。 うん、そんな感じですかね。
うーん、なるほどですね。はいはい。ま、確か そうですね。<clears throat>
はい、何かありますか？そういう嬉しかったことはい。
ま、その、意外なっていうか、ま
う。 うん。
ま、これも一番っていうか、ではあるんですけど、ま、その、なんすか、ちっさな、中小企業さんとか、ちっさな、ちき中小企業さんというか、ま、の、そのコンサルティングとかをやるんですけど、それで、<clears throat> まあ、もちろんコンサルティングって、ま、この期間でこれだけのこと調査して、おいくらみたいな感じで受けるわけなんですけど。で、それで、やはりその、なんすか、チームとして一体感を持って
はい。 う。
想定してたのと、ま、ちょっとのちょっと上ぐらいの成果が出て、なんというか ぜ数字が出るのはもちろんなんですけど、そこの社員さんとこう、おんなじような扱いで、こう一体になってこう扱ってくれたというんすか。まあまあ言うてその、結局成功しても成功せんでも、外部のコンサルさんでしょみたいな感じになっちゃうこともあるんですけど、あちらからの扱いとしてね。それがなんかその、か家族的な、やっぱり中小企業さんって、身内だけでやってるとこも多いんで、その、ちょっと蚊帳の外感あるんですけど、そういうのではなく、一緒にその、一体感を持ってやって、そんで、ま、すごく感謝してもらえるっていうんすか。結局そのもちろん、え、お金もらって仕事してるわけですけど、お客さんに、思ってたより喜んでもらえるっていうのがな、基本的にはすごく嬉しいですよね。
う。 ああ。 はい。うん。 あります。 うん。 なんか、それ、か、すごくわかるかもしれないです。なんか仕事ってはい。<chuckles> なんかその仕事って、やっぱり、ま、どんな仕事でもだと思うんですけど、お金を払って対価を得るっていうのが基本だと思うんですけど、でもやっぱり、その、仕事をするうえで、なんというか
ああ、分かりますか。はい。 はい。 うん。 はい。 はい。
うん、お金払って
はい。
何か仕事をして、それで、まあ払ったから当然だよねっていうのよりもやっぱり、なんかその、クオリティであったりとか、気持ちであったりとか、関係性とか信頼とかであったりとかで
はい。 はい。 うん。 はい。
やっぱり、はお金払ってよかった、頼んでよかった
うんうん。
で、多分、おんなじ内容だったとしても、その、満足してもらえること、満足度を上げることってできると思いますし。
はい。 はい。 うん、そうですよね。
うん。で、やっぱり、それを目指していくことで働く自分も、なんでしょう 自分もその方が楽しいというか。うん。そうう。
そうですよね。 で、やっぱ同じ量の仕事するにしても、楽しめてやりがいを持ってやった時とそうでない時ってこう、疲労度とかもだいぶ違うじゃないですか。
うん。 はい。 違いますね。そうですよね。ええええ。
なんていうか、この、かかく汗の種類が違うというか、やっぱりなんか、まあ、お金貰ってるし、やるだけやらなあかんなっていう感じでやる時って、ちょっとこうね、粘度の高い汗をかきがちと言いますか。
うーん。 そうですね。うん。 ああ。<chuckles> ちょっとストレスが高めの。うーん。
ですけどそうなんです。そうです。 なんですけど、その、やはりこう気持ちよく、ま、もちろんしんどいのは同じだけのことをこなすんでしんどいんですけど、あの、ま、楽しくというか、あの
はい。 ん。 ええええ。 はい。
正当なストレスというか、疲労度でやれた仕事の時はこの、だいぶ水っぽいさらっとした汗をかけるといいますか、そんな感じですよね。
なんかわかる気がします。そうですね、うん。<chuckles>
ああ、ありがとうございます。はい。 そうなんですよ。やっぱりそういうのがあると、まあもちろんね、あの、仕事って何のためにするのってなった時に、お金のためでしょっていうのはあるんですけど、まあ真実、その割合の方が大きいかというと案外その、あの、そればっかりとも言えないなとは思うとこありますよね。<clears throat>
うーん。 はい、うん。 うん。 そうですね、まあ そうですね。 うん。 うん、そうですね、やはい。
そういうのを、なんか、ま、はい、経験すると あの、ま、学んだことゆってった大げさですけど、やっぱり人間なんで、人間同士関わってその、健全な関係を築くっていうところが、あの究極的には仕事の目的なのかなっていう結論に落ち着いたところが学んだとこなんかなと思ったりしますね。
ええええ。 うん。 はい。 そう。 あ、でもそうですよね、なんか最近よくそういうことを考えてて、今キャリアチェンジをしようとしているので。そうなんですよ。
あ、そうなんですか。はいはい。タイムリーですね。
タイムリーですね。<chuckles> ちょうどそんなようなことをすごく考えてて、自分のしたいこと、やりたい仕事とか、なんか何を求めるのかみたいな部分をすごい考えていて。
はい、あ、はい。 はい。 はい。
もう一回大学とか行き直そうかなとか、海外行こうかなっていうので勉強してるんですけど。
ああ、なるほど。はいはい。 うーん。うんうん。
まあでも、そうですね、そのキャリアチェンジする上でどういう風に働くのかとか、何を仕事にしていくのかみたいなところで、なんかじゃあ、お金稼げればいいのかとか、その
ああ。 はい。うん。 はい。 うん。うん。
なんですかね。
そうですよね。まああの、に2択で考えることでも、ないねんないんであろうとは思うすけど、よく言われるね、お金を取るかやりがいを取るかみたいな話ありますけど。ただ、なんですか、まあ、もちろんお金がいいに越したことはないんですけど。ただまあ、極端なこと言うと、すごくやりがいがない、やりがいがないっちゅったら語弊ありますけど、やりがいがなくて家族やはい。あの、しんどくもないし、やりがいもないと。ほんまに、たん単純な労働やけども、すごくびっくりするぐらいのギャラもらえるってなったら、それは楽だし、そのギャラもいいし、ならば、それが真実、え一生の仕事としてやってられるかって考えた時に「あれ、楽でもギャラ良くても無理かも」っていうのはありますよね？
何言おうとしたっけの そうですね、うん。 うん。 そうですね。 <chuckles> ま、合う合わないとか。はい。うん、 ね。 うん。そうですね。 うん。 うん。 <chuckles> うん。うん。 うん、そうですね。 はい。 うん。わかりますね。はい。
で、まあ、そのやりないことをやっちゃうと、生活できへんできないぐらいギャラが低いとなったら問題ではあるんですけど、あれはまあ論外としてではありますけど。ただ、実際のところ、その、あの、楽しいとかやりがいを感じれるっていう仕事した方が、経験的に言うと、最終的なその、稼ぎもいいっていう傾向があるなっていうのも思いますね。
ああ、そうですね。 うん。 ああ、そうなんですね。なんか、いろんな方見ててってことですか？デートとかってことですか？うん。
そうですね、特に。 そうですね、まあいろんなはい。周りの方もそうですし、ま、あの、お勤めするか、自分のビジネスやるかで、やっぱお勤めやと難しいとこあるんですけど、あの給料決まってるんで。ただまあ、私はその、個人ビジネスなんで。
うん。 そうですよね、うん。 ああ、そうなんですね。うん。
はい。なんで、それでやると、その、やっぱり納得いく仕事をやっていた方が、あの、人の繋がりも結果的にいいですし
そうですよね。
はい、そうなんです。 だから結局、はい、そうなんですよ。おお。
そうだと思います。 うん。 <laughs>
ありますよね、
そうだと思います。ま、お勤めでも、情熱を持って仕事することはできるなって思うんですけど、私はどちらかというとうん。
はい。 そうですね、 よね。はい。
なんか人間関係がしんどくなってきちゃったんで
ああああ。そっちですよね。もちろんそれはね、あれもちろんね、結局はどんな仕事であれ、こう、単純なライン作業ですって言っても究極、そこの、ラインで横立ってる人との関係が一番問題ですからね。
うん。 そうですね。 ええ。そうですね。ま
そこを健全にできるかってことですけどね。
うん。まあ、結局1人でやるので、人と関わらないことって絶対ないと思うんですけど
そうなんですよね。
うん、でも、私はどちらかというと、なんかそのチーム組んだ人と熱量が合わないとか、そういうのが、なんて言うんですか、なんか能力が合わないとか、そういうのがしんどくなってきちゃうタイプなので
うん。 ああああ。はいはい。 ああ。 はいはいはい。いや、それはでも誰しもしんどいと思いますよ、さすがに。 まあ、私もその、行く先行く先でその、ある意味、インスタントのチームになるわけなんですけど
<laughs> ええええ。 ええええ。そうなんですね。うん。
それで、その、ま、依頼をくれたにもかかわらず、結構熱量低い会社とかですね。あの、依頼の簡単さに比べて熱量高すぎる会社とかあると、確かにしんどいですよ。なんか「あの人、外の人やのに、一人だけ張り切ってはるな」みたいになってもやりづらいですし。ま、まあ、こっちはお金もらってるんで、やれるだけやろうと思ってまあ、フルではやりますし。
ああ、ありますよね。うん。 は <laughs> そうですよね。 うーん。確かにそうです。
ま、その辺がびたっとこないとやっぱしんどいですよね。
そうですね。
はい。なんで、おっしゃってることよく分かります。
なので、一人になろうかと、いろいろ今やってますね。
ああ。 ああ。はあ。もう、なんかスモールビジネスを始めようかなっていう感じですか？
まあ、すスモールもスモールですね。で、複数はい。もうひそうですね、それこそ、物作るのが好きなので、デザインとかが好きなので、そっち方面の勉強をしたりとか、でまた
ああ、そうなんですか。 ああ、いいですね。はいはいはい。 ああ、じゃあ、本来専攻されてた内容ですよね。
そうですね、ま、ただちょっとジャンルは違うんですけど、とか、あと、翻訳とかできるといいなと思って、なんかちから文章とかも好きで、で、言語が得意だったのでそっち方面でちょっと勉強しながら、やっていこうかなっていうので。
うーん。 な、おお、はいはいはい、なるほ おお。 あ、なるほど。 ああ。 ああ、はあ、そういうのがお得意やったらいいですね。
うん。 そうですね、うん、そういう意味で、なんかその嬉しかった経験みたいなのを増やすために、ま、勉強しつつ、お金貯めつつみたいな感じですかね。
おお。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
うーん。いいですね、そういう準備期間ってわくわくしますもんね。
楽しいですね。なんか勉強は好きだったんだなって思いました。
ほうですよね。 あ、改めてやると。
改めてやると。
ええ、素晴らしいですね。なかなかそう言い切れる人も少ないかなと思いますんで。
<laughs> うーん、そういうタイプなんでしょうね。
は、ええ、どごいですね。いや、なんか今日は、結構リアルにはい、ご経験の聞いて勉強なりました。ありがとうございます。
はい。いいえ。 はい。 いや、こちらこそ勉強なりました。ありがとうございました。
とんでもないす。はい。
はい。